Nang hindi ka nakaka-offend, 'di ba?
Mm.
Tama, oo nga, tama yun. Alam mo mas maganda kasi talaga na, ah, subukan natin in a nice way, tsaka yun nga sabi ko nga sa'yo, 'di ba, parang, um, alalahanin din natin na magkakaiba, ah, bawat tao, opinyon, at, ah, normal naman yun, 'di ba, normal yun sa ka sa bawat Pilipino or sa bawat kultura. Ah, kultura man yan o pagkain. Ang, ah, ang ilan sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao siyempre, hindi mo kailangan yung maging katulad nila para lang, ah, ano na yun, pero malaki pa rin yung, ah, malaking tulong pa rin yung pagrespeto talaga para maipahayag mo na parang, ah, ikaw ay nakikiayon ka or nakikibagay ka sa kanila. Ah, kahit na may mga pagkakataon na talagang, ah, alam mo yun, tumatanggi ka or, ah, hindi mo gusto yung, ah, gu ginagawa or pinapagawa nila. Kung gusto mo puwede kay, um, alam mo yun, ah, puwede kang gumawa ng hakbang para mas mapalapit o para mas mapa mapalalim mo pa yung ugnayan mo sa kanila, siyempre yun nga, sabi ko nga sa'yo, unti-unti, alamin mo yung, ah, pagkakaiba ng kultura ninyo, ikaw at siya, minsan puwede mo rin ibahagi yung, ah, kultura mo para maintindihan din nila kung, ah, gaano kung ano yung pinagkaiba ng kultura niyo, 'di ba? Mas maganda yun na na na nalalaman nila yung kultura mo, at at the same time, nalalaman mo rin o inaaral mo din ya yung kultura nila. Kasi 'di ba bilang pagrespeto sa isa't isa. Yun siguro yung pinakamalaking bagay. So, ikaw, um, tig tingin mo ba makakapag-adjust ka or nakakapag-adjust ka na, ah, pagdating dito sa mga bagong, ah, pagkain o kultura ng, ah, bago mong mga kapitbahay?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Sabagay. Mm. Mm, ah, masasabi ko namang nakapag-adjust na ako, 'no? So ano lang, siguro nasa isip ko lang yun na, ah, baka iniisip ko na iniisip nila na masyado akong maarte lalo na minsan 'pag ano din, pag-inuman. Ako kasi talaga hindi umiinom ka kahit nung high school to college, ah, parang hi hindi, hindi ako nag-e-enjoy sa inuman eh. Pero dito kasi halos ano eh, kada linggo may inuman, siyempre ako 'pag lalabas ako, ah, nandiyan yung mga, ah, pinsan niya, niyayaya akong uminom, eh kultura nila yun na talagang 'pag inuman, happy-happy. Pero ayun nga eh, halos hindi talaga ako, ah, umiinom kaya, ngumi ngumingiti nalang ako, ah, yung pasensya na po hindi po ako umiinom.
Oo, oo. Hindi ka talaga umiinom? Oo. Mm, mm, mm. Ah, okey. So Hmm. Mm. Pero di naman nila nami-misunderstand?
Hindi naman. So far, okey naman. Ayun, so, maraming salamat ah. So, gagawin ko yan yung mga sinabi mo na talagang respeto, 'no, dun talaga umiikot eh, na tanggap lang eh, tanggapin lang kung anong meron sila at ano yung meron tayo na kultura.
Ah, okey. Ah, okey, oo. Totoo. Oo. Oo, tama. Oo, tama. Oo, tama, um, yun lang, ah, panatilihin mo lang yung respeto. Maraming salamat din sa, ah, mga ibinahagi mong kwento at ah, paalam.